Alam mo, meron din talaga akong matinding problema sa ngayon, eh. Kasi siyempre, 'di ba, alam naman natin napakaimportante talaga ng tulog sa isang tao lalo na kapag tumatanda, 'di ba, parang gano'n na nangyayari kasi. So, sa akin kasi, sa case ko kasi, dahil masyado akong babad sa trabaho, at saka masyadong overload na lang din sa mga gawaing bahay, bukod sa trabaho. Minsan, hindi na ako nakakasunod do'n sa, tuloy-tuloy na oras ng pagtulog. Alam mo 'yon, nawawala 'yong consistency ko. Kasi usually, dapat ano, eh,' pag sinabi nating 11 PM tulog na. Dapat araw-araw gano'n eh, 'di ba. Parang nang sa sa gano'n, hindi pa bago-bago 'yong body clock mo. Eh, kaya lang minsan pagdating sa trabaho, 'pag masyadong na-e-extend or nag-o-overtime ako, minsan talaga na-de-delay 'yong pagtulog ko. Tapos minsan naman, pagka sa gawaing bahay naman, minsan maraming pinapagawa o maraming inuutos sa akin. Ang nangyayari din, na-de-delay din tuloy 'yong pagtulog ko, na kahit minsan pagod na pagod ako, hindi ako agad nakakatulog kasi nga 'yong body clock ko, pabago-bago na. Hindi na nasanay do'n sa pagiging consistent lang, ganyan. pzz Though, naiinis din ako minsan sa sarili ko kung bakit ganun, 'no. Pero, sa tingin mo kaya, ano kaya yung magandang gawin ko kahit papaano para alam mo yun, kung hindi ko man napapanatili yung tuloy-tuloy na oras ng pagtulog, eh, alam mo yun, nakakatulog pa rin ako ng payapa, ng mahinahon.
Mm. Mm. Ganito, matanong ko lang, kung ano ang karaniwang oras ng pagtulog mo at paggising mo. Kung ganun na hindi magkakasabay ng tuloy-tuloy ang oras ng tulog mo?
Hmm. Ah, ang pinakamaagang tulog ko na kasi talaga is ano, eh, 11 PM, eh. Pero 'yon nga, hindi talaga siya consistent, eh. Kasi minsan, pagdating sa trabaho, 'di ba, 'pag na-overload ako ng trabaho, minsan nakakatulog ako ala-una, mga 1 AM, 'di ba, 'yan, mga 2 AM, minsan 3 AM, ganyan. Kasi depende pa 'yan sa trabaho. Tapos 'pag may gawaing bahay naman, halimbawa, may okasyon naman, minsan ganun din. Minsan alas-dose na kami natatapos tapos after pa no'ng ano namin, yung pagpe-prepare, eh,'di magliligpit pa. So, overall, nagiging alas-dos, ala-una yung ano ko talaga, yung oras ng pagtulog ko. So, hindi talaga consistent. Tapos nagigising ako minsan, parang nakasanayan naman ng katawan ko na gumigising ng umaga. Like ano, 6:30 or 7 gising na ako. Parang alam mo 'yon, kahit na kulang yung tulog ko, nagigising na yung diwa ko tapos hindi na ako nakakabalik pa sa pagtulog.
Mm. Mm. Mm. Pero 'pag ano, halimbawa wala kang pasok, yung day off mo, may panahon ba na nakakatulog ka sa hapon?
Mhm. Ah, oo. Do'n talaga ako nakakabawi kahit papaano 'yong 'pag day off. Kaya lang 'yong day-off ko, isang araw lang naman sa isang linggo. So, alam mo yun nagagawa 'ko 'yong mapayapa akong matulog, 'yong mahimbing, 'yong wala man lang istorbo 'no, o kaya walang errands. Talagang pag-ano lang talaga, day-off. Pero the rest, 'yong buong week ko talaga, kapagka oras ng trabaho tsaka gawain sa bahay, ayan, diyan talaga ako nahihirapan. 'Yan talaga yung pinakaproblema ko.
Oo. Pero anong matanong ko lang, anong ano, mga main ginagawa mo 'pag weekdays kung sobrang bigat ba ganun?
Mm. Ako kasi naka-assign sa trabaho namin 'yong sa email, eh. 'Yong pagre-respond ko sa mga email, sa mga kliyente. Eh, kasi from time to time merong binabato na email sa amin, mga concern ng customer. Eh, siyempre pagka gano'n 'di ba, parang limit lang 'yong pagpapahinga mo sa sarili mo kasi kailangan niyan on time, eh. Kumbaga, ah, ayoko kasi rin talaga na natatambakan ako ng trabaho kasi nga gusto ko maaga akong natatapos. Yun naman yung kinagandahan sa sarili ko na ano talaga, naka-focus naman din ako sa gawain. Yun nga lang minsan, kapagka napapasobra na, parang nasa-sacrifice ko na yung oras ng pahinga. Ganun yung nangyayari.
Hmm. Oo. Mm. Eh, 'pag matutulog ka na ba, nag-ce-cellphone ka pa ba or nanonood ng TV or kumakain or umiinom ka ba ng matatamis, ganun?
Ah, oo uminom talaga ako ng mga matatamis 'no. Hindi ako mahilig sa energy drink, eh. Mahilig ako sa mga kape ayan. O kaya kung 'di naman kape, mahilig ako sa tsaa. Kumbaga balanse naman eh. Mahilig din akong uminom ng mga juice yan, yung mga chocolate ganiyan. Pero, hindi ako nahilig talaga sa pag-inom ng energy drink, kasi yung energy drink parang ano, eh, nakakasama daw talaga eh. Hindi naman talaga totally nakakabuti yan sa kalusugan, eh.
Hmm. Oo totoo. At ano, ang, anong araw ang, anong oras ang mga, ang ang pasok mo sa pang-araw-araw?
Hmm, ang pasok ko kasi sa araw na 'to ano talaga 8 AM hanggang 5:00 ng ano ng hapon. Tapos, ang nangyayari kasi diyan, pagkatapos ko ng trabaho sa 5:00 minsan may mga overtime na nagaganap, minsan 1 oras, minsan 2 oras, lalo na kapag ka kulang sa tao. So, may mga pagkakataon talaga na alam mo yun nabu-burnout na rin ako. Kaya iyon, talagang kahit gustuhin ko magpahinga hindi ko magawa kasi after nun mayroon pang gawain ng bahay ganyan. Minsan, may iuutos pa sa akin. So, alam mo yun nadodoble tuloy yung oras ng ano ko ng paggagawa ko sa isang buong araw. Parang nali-limit tuloy yung oras ng pagtulog ko.
Mhm. Oo. Mm, ang maipapayo ko siguro yung sa paraan na, isulat mo yung mga gagawin mo or task mo sa araw na 'to or at sa mga susunod na araw. Halimbawa, yung trabaho mo is 8 to 5. Tapos, mag-allot ka ng isa o dalawang oras para sa overtime kung sakaling magkaroon ng overtime. At, 'pag ano naman yung siyempre may oras din 'pag pauwi na ng bahay, 'di ba? May, may chance na ma-traffic ganun. Mag-ano ka ng, pasobra ka ng ano 1 hour ganun. Tapos pagdating mo ng bahay pahinga ka lang konti, pero huwag kang matutulog. Tapos ano kumain ka na at gawin mo yung mga gawaing bahay. Yung isusulat mo din yung oras na kailangan mong matapos ito. Pero, siyempre kailangan mo ng tulong ng kasama mo sa bahay. Para matapos agad yung gawaing bahay na yun. Para makapagpahinga ka. At, isa pa na maipapayo ko ay wag ka ng mag-cellphone or manood ng TV bago matulog. Ilayo mo yung cellphone mo sayo or any gadgets. Tapos, 'wag ka din uminom ng mga matatamis bago, 3 hours bago matulog, 2 to 3 hours, kasi ano yan eh, i-bu-burn pa yan ang katawan mo eh. Ilang oras pa yung epekto. Mhm. Maaaring gatas ang inumin mo na maligamgam, puwedeng malamig. Tapos, 'wag mo din, ah 'wag ka din uminom ng fluids 2 to 3 hours bago ka matulog. Kasi, 'pag ano pag uminom ka ng within, ah, after 2 to 3 hours ang mangyayari mag-iihi ka niyan. Tapos pagising-gising ka.
Mm. Tama. Oo. Mhm. Oo nga 'no? Mhm. Ah, oo nga 'no, sabagay. Alam mo tama ka do'n, eh, 'no. Hindi ko pala nasabi sa'yo na kumbaga minsan, iinom ako ng mga matatamis na inumin 'yong parang saglit lang 30 minutes lang magpapahinga na ako. Mali ko rin naman talaga 'yon, 'no, kumbaga guilty naman din talaga ako. Buti talaga na-ipaalala mo rin talaga sa'kin yung mga bagay na yan, kasi may mga pagkakataon talaga nakakalimot ako, eh. Minsan, parang dala lang sa pagod, sige gagawin ko yung bagay na 'to, yung mga bagay na yan, 'di ba, parang minsan nawawala ako sa focus, sa sarili ko. Kaya, buti nalang talaga napaalala napaalalahanan mo ako dun sa bagay na yun.
Mm. Mm, pati yung last meal mo is, ah, sa pagkakaalam ko ay 3 hours din before matulog 'yong last meal. Para kung saan, kung sakali ma madigest mo ng ayos 'yong pagkain at kung sakaling kumulo 'yong tiyan mo, makakapag-CR ka pa bago matulog, 'di ba?
Mm. Tama. Mhm, oo, sabagay, totoo. 'Yong sa pagkain kasi minsan, pabago-bago, eh, depende sa sitwasyon, eh. Minsan kasi, eh, 'pag pagod ako sa trabaho 'di ba parang ang nangyayari sa akin stress eating, tas maya-maya tutulog na ako. Pero, hindi ko rin minsan namamalayan na hindi pa pala natutunaw ng tiyan ko 'yong kinain ko, 'no, tama ka do'n kaya siguro minsan hindi rin talaga ako nakakatulog ng maayos, ng komportable.
Mm. Mm. Totoo at isa pa sa ano, dahilan ay minsan kakulangan din sa ehersisyo.
Hmm, <clicks tongue> oo nga 'no. Minsan kasi nakakalimutan ko talaga na mag-ehersisyo eh, dala na lang ng pagod kasi 'di ba naibahagi ko sayo kanina, kapag gising ko ng umaga minsan pagod pa ako, nawawalan na rin talaga ako ng time. 'Yung ultimo kahit mag-stretching man lang 'di ba mahalaga kasi 'yon, na kahit papaano bago mo simulan 'yong buong araw mo is kahit stretching man lang para ma makapagbanat ka ng buto 'di ba, parang gano'n. Eh, minsan nawawala kasi nga parang paggising ko pagod ako tapos harap na ako sa monitor gano'n 'yon nagiging routine ko tuloy.
Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. At siguro puwede mong isingit 'yong 15 minutes na, let's say mag-sit-ups ka saka mag-push-up, 'yun okey na 'yun. Puwedeng jog on place, na hindi mo na kailangan lumabas pa ng bahay para mag-ehersisyo. At 'yong simpleng pi 15 minutos, okey na 'yon puwede na 'yon makapag-burn ng fats at mabago ang takbo ng katawan mo pati ng tulog mo.
Mm. Oo. Mm, sabagay totoo nga 'yan. Eh, minsan ano, eh, guilty naman din talaga ako sa sarili ko na hindi ko nagagawa yung mga bagay na 'yan. Kaya nanghingi rin talaga ako ng payo. Alam mo, sa totoo lang, malaking bagay din talaga na nahingian kita ng payo para marinig ko rin talaga yung opinyon mo. Kasi may mga times talaga hindi ko alam yung gagawin ko sa sarili ko, eh. Ano ba yung dapat na gawin? Ano ba yung mga dapat iwasan? Ano ba yung mga dapat kong limitahan, 'di ba? Kumbaga may mga ano rin pala, may mga pokus din pala 'yong mga bagay na 'yon. Halimbawa na lang sa pagkain. Kasi ako, aminin ko sa'yo, mahilig talaga akong kumain. Kaya may mga pagkakataon, kumakain ako ng matatamis o kaya naman kumakain ako ng kanin, 'no, parang isang oras na lang bago ako matulog. Siyempre, ang tendency pala no'n, 'di ba, parang hindi nada-digest maigi ng maayos nung katawan natin 'yong kinain natin kasi halos kakakain lang natin. Doon ako minsan at kadalasan talaga nagkakamali.
Mm. Mm. At isa ko pang puwedeng maipayo ay yung ano, uhm anong ang diet mo dapat dap dapat lagi kang din nakakain ng gulay at kung nakakain ka ng karne, siguro ano din, dagdagan mo din 'yong ehersisyo mo or puwede naman din sakto lang 'yong ese ehersisyo mo, pero bawasan mo 'yong ma mamantika. Kasi 'yon 'yong isa din sa naga na dadahila nagiging dahilan ng, ah, pagputol-putol din ng tulog.
Mhm. Oo nga, 'no? Tama ka diyan. Oo, yung ehersisyo kailangan bigyan ko rin talaga ng oras. Kasi ako, ang iniisip ko, ang mindset ko kasi, porke ehersisyo kailangan paglaanan ng isang oras, tatlumpung minuto, pero pwede naman pala yung kahit maikling oras lang ng pag-ehersisyo. 'Yon bang mabanat lang yung buto.
Mm. Mm. Oo, totoo. At may mga, uhm, tao na sa ilang minuto lang ng pagpapawis kahit within 15 minutes, okey na 'yon.
Mhm. Oo nga, 'no? Ayun, maraming maraming salamat doon sa mga naipayo mo. Sa totoo lang, ang laking tulong nito sa'kin lalo na't ang dami kong pagkakamali rin talaga sa sarili ko.
Mm. Mm, 'yon. Sige, ah, ingat.
Ayun, maraming salamat uli sa'yo at paalam at sa susunod muli.
Sala salamat din.